Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?, me encuentro muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias a Dios. Oye
Un gusto escucharlo.
Me gustaría preguntarte, ¿cómo recomendarías a alguien que quiere empezar a hacer ejercicio?
Eh, es, eh, de se se me hace un un tema muy muy interesante. Yo creo que la actividad física es algo muy pero muy, muy necesario, sobre todo en en estos tiempos en que estamos viviendo, eh, creo que es muy, muy necesario porque, eh, muchas veces n estamos teniendo trabajos en los cuales tendemos mucho al sedentarismo. Entonces, sí, sí, e es bien necesario y son muchos los beneficios que que derivan de del, ¿cómo se llama?, de del ejercicio. Entonces, creo que yo, por ejemplo, eh, con respecto a cómo empezar y cómo, co y y cómo cómo sentirte motivado, yo creo que es muy, muy importante que hagas, este, una reflexión y como que digas en este momento: "¿Sabes qué?, eh eh, todos hemos hecho deporte en algún momento", ¿no?, ya sea, este, porque por el el en la escuela porque nos obligaron, este, a a tomar las las, este, las clases de educación física, o ya sea porque decidiste cuando eras más pequeño, ¿no?, eh, intentar algún algún deporte, ¿no?, que digamos, hay muchas variaciones, ¿no?, podemos hablar de, este, artes marciales, natación, eh, voleibol, basquetbol, etcétera, ¿no?, hay hay muchísimas opciones. Entonces, yo creo que el el el primer paso sería preguntarte a ti mismo: "¿Qué actividad llama realmente mi atención?". ¿Qué realidad de-?, o sea, ¿cuál es la que una una actividad?, que yo diga: "¿Sabes qué?", quizás tiene tienes que ser muy honesto contigo mismo o contigo misma, ¿no?, entonces, tienes que decirte a ti mismo: "¿Sabes qué?", o porque puedes, eh, muchas, eh, muchas personas para comenzar dicen: "¿Sabes qué?, es que no me gusta hacer ejercicio". Okey, yo diría: "Bueno, detente". No te gusta hacer ejercicio, pero ¿qué ejercicio has hecho específicamente?, ¿no?
Sí. Sí, claro. Sí. Sí. Sí. Nos obligan. Claro. Algún deporte, sí. Claro, sí. Sí. Oh. Sí. Sí, sí. Que si te gusta que que o que es exacto.
O sea, como o sea, como dices: "Okey, no me gusta hacer ejercicio". Porque tú me puedes decir, ¿no?, digamos: "¿Sabes qué? No me gusta estar dentro de un gimnasio", ¿no?
Okey.
Recuerdo que había un amigo que me decía eso, él me decía: "¿Sabes? Es que no, es que a a mí no me gusta estar dentro de un gimnasio, como que me aburre". Ah, okey, pues yo yo lo que le comenté, le dije: "Oye, bueno, no necesariamente tienes que estar en un gimnasio, puedes elegir algo que realmente llame tu atención". Por ejemplo, vamos a suponer, dices: "Me gusta me gusta como mantenerme al aire libre". Ah, puedes salir a a a caminar o a correr.
O estar en tu casa. Claro.
Eso está perfecto. Puedes salir, busca busca un lugar, busca un parque o busca donde tú quieras, y te puedes sa sa salir a hacer ese tipo de de deporte. Otra otras opciones, por ejemplo, me acuerdo que, en esa ocasión, con ese compañero exactamente, porque él me veía que yo iba a entrenar al gimnasio y como que él veía, pero decía: "Es que no me gusta hacer eso, no me gusta ir al gimnasio", ¿no? Entonces, yo platicando con él, me recuerdo que él me había dicho, este, yo desde ¿cómo se llama? de de pequeño, eh, practiqué, eh, taekwondo, me gustaba ese deporte y era bueno para eso. Digo: "Ah, pues eso está perfecto". Le digo: "¿Por qué no buscas volver a a a practicar ese deporte? O, no necesariamente hay taekwondo, ¿te llama la atención algún otro arte marcial?, pues adelante". Entonces yo diría: "¿Sabes qué? Elige ese deporte". Yo y yo creo que es algo al algo básico, ¿por qué? Porque tu objetivo es que el ejercicio se vuelva parte de tus hábitos. Se vuelva una parte integral de tu vida diaria. Eso es eso es lo que yo pienso.
Sí. Okey. Sí. Exacto. Sí. Y es que primero tendrías que como que conectar con el con, digamos, con lo que sí te gusta, ¿no? Es muy importante el gusto porque creo que esta esta situación de que, pues, habemos personas me identifico, ¿no? Que como que de niño era más una obligación, ¿no? Te lo hacían ver como una obligación, por ejemplo, yo en mi caso hice karate-do con todos mis hermanos, pero era un tema de que sí, es que nosotros somos, bueno, éramos 4 ¿no? Y entonces, pues, mi necesitaba mi mi mamá una actividad como en la que estuviéramos todos para ella poder trabajar, ¿no? Entonces, era más como una necesidad. Y surge de que mi hermana, la mayor, pues, era una, este, pues, ahora sí que una prodigio del karate, ¿no? Entonces nos invitaban a muchos torneos y así, pero porque ella era la que ganaba. Y entonces yo sufría mucho porque definitivamente no era algo que a mí me gustara hacer, me ponía muy ansiosa que me pusieran esos golpes que ahí luego te imaginarás, y me costaba mucho trabajo como encontrar la motivación, encontrar el gusto, era como más, a a fuerza, ¿sabes? Entonces eso creo que te queda como en la en el en el en el psique de que no no no no conectas con eso como que de grande y te y y yo me o sea, soy de esas personas que se que se, ¿cómo te diré?, que se tomó esta píldora de: "Yo no soy buena para el deporte". Pero creo que más bien es
Claro. Sí, sí. Ujú. Claro. <chuckles> Okey. Ajá. Claro. Sí, sí. Ujú. Ah, okey. Ah, mira, qué bien. Ajá. Ah, okey. Sí, sí. Ujú. Ajá. Claro. Sin duda, sin duda. Ajá. Ah ah, y y, ¿sabes? Lo lo que pasa es como te te provocaba una experiencia de te provocaba un negativa, como como era algo negativo, lo que haces es que, de hecho, tus tu cerebro, tu cuerpo, tu mente, lo que hace es que te manda señales de incomodidad. Es es algo normal. Entonces, yo creo que lo que sucedió fue es que, fue que asociaste el hacer ejercicio con algo negativo.
Trauma. Sí. Exactamente. Exactamente. Claro, claro, claro, y además este tenía yo este tipo de de sensei como de: "¡No lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo!". Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que me decía siempre muy muy muy muy burlón: "Este, no, es que estás haciendo los movimientos como si estuvieras bailando. No, no, no, no, tú necesitas irte a una clase de hawaiano, de tahitiano", o sea, como que me decía tú tú tú tú lo bailas.
Ajá. Okey. Sí. Claro. Claro, e es es ese e es que e e existen ese tipo de maestros, yo los conozco muy bien, de de, este digo, te te comento que yo soy, este soy músico profesional, y y en en la música existen muchísimos estos, de hecho, los maestros suelen ser bastante duros, y y te voy a decir que, eh, yo digo, afortunadamente era era una persona muy dedicada y eso me sacaba adelante, pero sí me tocó ver, eh, yo o sea, me tocó a mí, pero no no quizás no tan fuerte me tocó ver algunos otros casos.
Híjole. Ya. Sí. Lo sop tú sí lo soportaste, pero es que hay gente que no.
Sí, claro claro, y y pero nu nunca nunca, he, este, estado de acuerdo con esa forma de enseñar, ¿eh?, o sea, como de humillar al alumno.
Muy brutal, exacto.
Es porque, es es humillación, o sea, te estás burlando de él y dices: "Oye, él está intentando aprender, tú lo que necesitas es que se motive. Entonces, si lo humillas, lo vas a desmotivar".
Exacto. Y así no va a haber motivación. Exacto. Y bie y bien curioso porque mira, a los 14 años hubo una vez que porque yo lo hice desde los 5 años hasta los 14 sí, sí, pero era siempre, me daba m me daba mucha, eh, sufrimiento porque mis hermanos más pequeños que yo, 10, 12 años más chicos que yo, ya estaban muy avanzados en cinta y yo seguía en en en el cinturón ama morado, ¿no?, yo no pasaba de ahí entonces, es mi hermana era cinta negra y bueno era te digo una prodigio, ¿no?, y siempre ganaba sus medallas. Pero este hubo un día en el que no me acuerdo qué cosa me dijo que me ofendió mucho y entonces yo hice la mayor ofensa que puedes hacer en un en un en un tatami, ¿no?, que es donde practicamos, que que aventé el, eh, la cinta.
Claro. Ajá. ¡Ah muy pequeña! Sí, sí. Okey. Ajá, sí, sí. Sí, sí. Ujú. Ajá. Sí, sí. Ah, okey, okey, sí, sí.
Fue al suelo y entonces, "No vuelvas a pararte". "No me vuelvo a parar y nos va pues me voy", ¿no? Y a lo poco, pues así, pues obviamente ya adolescente
Ujú.
y fue la primera vez que busqué una clase de baile baile y mira lo que son las cosas, o sea, realmente el señor tenía razón, o sea, lo mío, lo mío era bailar, cuando pude descubrir, eh, la música de otra forma, ¿no? Porque ahí empecé yo a tomar clases, pues, de jazz, de contempo, de tap, de y empecé a hacer teatro musical.
Ajá. Claro. Ah, muy bien. O s o sea, que pe que que que inclu o sea, eh, ahí ahí es donde tú te diste cuenta automáticamente, eh, de que dijiste: "Esto es lo mío, porque incluso me está llamando la atención como todas las diferentes variaciones que puede haber en el baile".
Exacto. Exactamente. Todo comenzó por u por el teatro musical y pues ahí ya sabes, tienes que tener como varios este dependiendo de la de la obra es la coreografía y entonces empecé como fue por baile.
Okey. Claro, sí, tienes que que tienes que poder actuar, tienes que bailar en algunas ocasiones, este, sí, sí, sí, es es be es necesitas versatilidad en ese tipo de actividad Sí.
Todo. Todo. Exacto. Y esa fue mi y esa fue, digamos, mi ejercicio/arte por casi 15 años. O sea, hice teatro musical por 15 años, digo, a nivel muy amateur, pero era algo que ya no o sea, no lo dejé, ¿sabes? No era o sea, no no lo vi como obligación.
Ajá. Ah. Sí, sí. Claro, claro, eh eh pero pero es que creo que ahí fue en ese momento cuando experimentaste que dijiste, eh, te te podías decir a ti misma: "¿Sabes qué? Es que es que lo disfruto".
Exactamente, y ya no es un ya no es una, este, exigencia de: "Ay estoy sufriendo", ¿no?, sino una exigencia como de: "Ahora yo voy a hacer lo voy a poder hacer mejor", o, pues, bien sabes este clásico no sé si si si te ha tocado de: "Ahora me lo tengo que aprender, ahora yo sé que puedo". Y vas disfrutando el es un disfrute como con reto, ¿no? Que vas que vas llevando, y la verdad es que
Esto es algo que disfruto. Claro. Claro, sin duda, sin duda. Claro, o p cla claro, porque justamente como como lo disfrutas, hay en algún momento en que te das cuenta de tu propio progreso, y te empiezas a exigir a ti mismo, o a ti misma, ¿no?, que te dices: "Oye, ¿sabes qué?, sí lo pude hacer, creo que también podría hacer esto", ¿no? Y es es bonito, es es, este, justamente el retarse a uno mismo te mantiene motivado.
Sí. Sí, exactamente, yo, eh, ahora que veo ya a mi mi sobrinito, hijo de mi hermana, precisamente, este, está ahorita estudiando taekwondo, y de veras que el el los genes son fuertes. Ese niño trae ese niño trae pateo de de miedo, ¿no? O sea y ya ganando torneos desde chiquito. Entonces me me me llama mucho la atención que yo lo veo, y de inmediato me vuelve este como malestar de alerta, peligro, ahí viene el golpe. Porque te imaginarás que otras mamás no les gustaba que mi hermana practicara con sus hijas, porque mi hermana era letal, o sea letal, ¿no? Y aparte lo ma lo más chistoso es que ella era de estos deportistas como de: "Oye, es que solo estoy marcando, solo estoy practi", no, bendito Dios que no estaba dando con todo, porque entonces salían los dientes por allá, ¿no? Entonces como las otras mamás no dejaban que practicara con sus hijos, o sea llegaban con el sensei, y: "Oiga mire es que ella es muy muy agresiva, es muy fuerte". Entonces
Ajá. Ah, okey, okey. Ajá. Ujú. Ah, okey, okey. Sí, sí. Okey, sí, sí, sí, claro, la una la preocupación normal, ¿no?, de cualquier de cualquier padre o madre.
Exacto, entonces ya te imaginaras quién era el su costal de de prácticas, ¿no? Entonces, sí, era era como ese eso también a mí me ese tipo de competencia directamente con una persona que tú crees inalcanzable, y que además, pues, era mi hermana, era así como me co me causaba una
Ah, okey. Okey, okey. Sí.
una un miedo, una frustración. Y entonces ahora cuando
Ajá. Sí, sí, sí. Yo yo yo creo que que incluso, eh, por lo por lo que comentas, me imagino que en algún momento, por los resultados que ella tenía, tal vez había más exigencia también para ustedes, porque se esperaba algo similar.
Claro. Claro, claro, porque, o sea, realmente, eh, mi hermana era como que la llave para que todos los demás estuviéramos becados. Entonces era así como de: "Oigan, pues, también tienen que estar a la altura". Y era bien bien frustrante, ¿no?, que ella sí estaba siempre y luego mis otros 2 hermanos, los que son menores a mí, pues, también, ¿no?, eran campeones. Entonces, sobre todo 1 de ellos mucho, el el el más pequeño era como que regular, pero no no no como yo, entonces, me da mucha me da mucha risa, ¿no? Que que ahora lo veo, y digo: "No, de verdad, o sea, de verdad ese profesor tenía la llena de razón la boca", porque yo lo mío eran los escenarios, porque, pues, por lo contrario, ¿no?, ninguno de mis hermanos jamás, pero te digo que ni un karaoke pueden aventar, ¿no? Entonces, este, fue bien curioso cómo se cómo se cada quien encontró como su nicho, y esa fue la motivación, ¿no? O sea, no no como tal yo también me siento muy, em, en desventaja como en los gimnasios, pero yo así como que cuando bailo, ese es mi deporte.
Ajá. Ah, okey. Claro. Sí. Ah, okey, okey. Ujú. Sí. Ah, okey. Que qué bueno, eso es bueno. Ajá. Sí, sí. Ajá, mm, fíjate, fíjate que cu eh, curioso, porque justamente a mí nunca, eh, cuando fui creciendo yo yo de cuando era cuando era pequeño hubo una etapa como en la adolescencia donde me puse bastante gordito, ¿no? Entonces o o siendo muy honesto, no destacaba en los deportes como el fútbol, el basquetbol, nada de eso, ¿no? Pero fue sucediendo que conforme fui creciendo, ya haciéndome ya como en la adolescencia, empecé a a entrenar, a hacer ejercicio, ¿no? Y eso es algo que he conservado durante mucho tiempo. Y digo, poco poco a poco a poco me fui dando cuenta de qué era lo que me gustaba, porque yo, por ejemplo, eh igual, o sea, siendo muy honesto, o sea, no se me da, y no me llamaba tanto la atención, eh, como el fútbol. El fútbol no me llamaba la atención, el basquetbol tampoco, y el fútbol digo porque es superpopular, ¿no? Pero, este, el ba el el basquetbol, ese me llamaba un poco más la atención. Pero no realmente, o sea, es-ese tipo de deporte no. En cambio, yo me fui dando cuenta que la natación sí me gustaba.
¿Sí? Ya. ¿Sí? Sí, claro. Claro. Sí. Sí. Okey.
La natación sí me gustaba. Eh, ah sí, claro, has hasta la fecha sigo haciendo, este, digo, digo, entreno en el gimnasio, levanto pesas, eso me encanta, yo puedo pasármela, este, en el gimnasio sin problemas, pues, ¿no? Cuando a muchos no les gusta estar encerrados levantando pesas, a mí me encanta, yo lo disfruto, realmente. Y y también te puedo decir que, eh, justamente sí había practicado las artes marciales cuando era niño, pero no me había gustado tanto. En cambio, ahorita, ya estando más grande, sí he practicado, he practicado, eh, muay thai, he practicado artes marciales mixtas, boxeo. Entonces, sí me gusta. Sí, sí, honestamente, sí, sí me gusta practicar ese deporte.
Nada más es difícil. Okey. Sí, exacto. Okey. Es que sí es una transformación. O sea, empiezas como a cuando le agarras gusto, como que entras en un mood de, este, pues, estar todo el tiempo atento a eso, o sea, a lo mejor estás adolorido, pero es ese como de como que te motiva, y dices: "No, lo puedo lograr". O sea, yo me acuerdo que me podía cuando estaba en pleno apogeo yo me podía aventar 7 horas bailando, obviamente con su descanso, ¿no? Pero 7 horas bailando, y yo era como si nada, o sea, era como de, ¿no? Esto de que en ese tiempo se su se iba mucho a a a bares y a clubs y así. Y entonces, pues, yo podía estar baile, y baile, y baile, y nunca me, pues, ahora sí que no me cansaba, ¿no? Eso es algo bien bien padre del deporte.
Ujú. Sí. Ujú. Ajá, claro, claro. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Sí que dices cuando, justamente, cuando encuentras algo que te ha gustado tanto, sientes que que que te surge otro tipo de energía, ¿no? Te vuelves incansable, lo que dices, no, es que es que lo disfrutas y puedes seguir.
Sí, yo creo que es muy importante la eh, buscar qué es lo que te mueve, y p ahí encuentras la motivación necesaria, porque sí es muy importante, ¿no? Este, pues, mente y cuerpo, ¿no? Mantenerlo sano.
Ajá. Claro.
Bueno, cuídate mucho.
Hasta luego.